Trau. <chuckles> Hallo. Ja, ist ja schönes Wetter, da geht's mir eigentlich immer gut. Und bei dir, ja?
Der Zukünftige. Hallo, grüße dich. Wie geht's dir? Ach, toll. Ja, hier auch ein absoluter Traum, ja. Also, ich dachte vorhin so: „Irgendwie bin ich irgendwie schon 'n bisschen im Urlaub.“ Also, wenn's dann in in, äh hier in den USA so richtig, ne, Frühling wird, äh, dann sind ja gleich so 20, 23 C und strahlend blauer Himmel und alles ja, alles total schön.
Ja. Schön. Ja. Ja, ne, das macht richtig gute Laune. <chuckles>
Was hast du eigentlich was ist denn so dein Traumjob? was ist dir wi Traumjob?
Ja.